Ну, судя по всему, ты с неплохо справлялась. Ну или в любом случае, ты имеешь представление, н доходы, расходы, как свести как говорится дебет с кредитом, да. То есть, вполне можешь навести порядок, а, своих финансов, м, в том числе и, так сказать, в голове да, ам. Почитать, м, понять, проанализировать и прикинуть, что тебе еще необходимо, а чего тебе не хватает. Но ты упомянула, что собираешься пожить у сестры, которая пригласила тебя в гости на время. Это отличный способ, м, привести в порядок свои дела. Раз у тебя будет жилье и забота сестры, у тебя будет время разобраться как в своих финансах, так и в своем будущем. И, может быть, поискать еще какую-то дополнительную работу. Ну ну да.
Ну конечно, да. Ну я да, я надеюсь. Ну вот ты знаешь, я по поводу работы я, на самом деле, задумываюсь. У меня единственный такой момент. Ты знаешь, вот с учётом того, что я не знаю, сколько я буду работать вот на этой работе в день. Понимаешь, в чём дело? Я вот с утра встаю, я открываю и вот есть список заданий. И я себе сразу могу выбрать: так вот это, вот это, вот это. То есть я знаю сколько я буду работать. А получается, если искать какую-то работу ну вот ещё дополнительную, видишь у меня немножко так ещё пока, м, я не понимаю как это совместить с моей вот этой основной, да, работой, по крайней мере которая у меня есть. Я вот не знаю может быть её окончательно как бы заменить и или пока вот найти именно подработку какую-нибудь, ну там например на вечернее время. Вот, э, вот здесь я ещё чёт пока не знаю.
Так. Ну, нет, заканчивать, э, те проекты, вероятно, не стоит, раз они приносят тебе доход. Это привычная работа, ты умеешь ее делать. Другое дело, что, м, продумать, на всякий случай, альтернативные варианты, да план Б, как ты говоришь, м. Э, ну и начать с малого по этому плану Б. Основное время посвящаем, м, своей прежней работе той той что приносит тебе доход, м. Ну и кроме того это поможет тебе опять же, э, как-то прийти в себя, м, как говорится действие действие вызывает мысль.
Ну да, у меня ещё такой немножко стресс есть. Да, ещё как бы я нахожусь.
Загрузи себя загрузи себя работой, да это поможет справиться с пережива
Мгм, да, ты думаешь поможет, да, с работой загрузиться?
Обязательно поможет, точно поможет.
Ну вот, э, я надеюсь, что поможет, э, потому что как бы я я надеюсь, что я с работой, э, м, как сказать, справлюсь, э, в плане того, что моя ещё вот эта вот тревога и стресс, которые я переживаю, она не будет меня отвлекать, скажем так, от работы. Потому что иногда мне так не по себе становится ещё и вот именно в эмоциональном фоне.